Mmh. Tout à fait. Mmh. Même, hem heu, tu vois, par ra par rapport aux voix, tu sais, dans au téléphone?
Mmh mh.
Bah maintenant leur voix elle se rapproche, heu, vraiment, heu tu sais leur intonation et tout, se rapproche vraiment par, heu comme des vraies personnes, tu vois? Et au final quand tu décroches tu penses tu parles à quelqu'un mais en fait non c'est l'IA.
Ouais. C'est trop bizarre, ç ça fait mais tu sais, j'ai eu un entretien comme ça avec, heu, l'IA. Il y a quelques mois. Où heu ouais, un entretien d'embauche, tu vois? Mais c'était trop bizarre, j'avais pas compris au début, et en p
Mmh. Mmh mh. Ouais? Ah, ouais! Mais tu savais que c'était, heu, l'IA? Enfin, mmh, c'était mmh, OK.
Bah non, non, non. N non, non. Je savais pas, ils ont juste le le moment de l'entretien où ils t'expliquent qu'en fait, ça va être fait via l'IA l'IA et heu et c'est l'IA qui te pose des questions, ouais. Et en fait, en plus, quand te tu réponds, elle reprend tes termes à toi, heu, comme une vraie personne, c'est fou, hein! C'était hyper perturbant. Parce que c'était la 1re fois.
Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Mmh mh.